อืม ก็เลยแบบว่าไปหาแบบว่าเสื้อที่แบบว่าพอดีตัวมาใส่ อะไรอย่างงี้ แล้วก็ใส่กางเกงยีน อะไรอย่างเงี้ย แต่ก็คือไปสถานที่ราชการ แล้วอย่างนี้มีคนเตือนไหมว่าแบบว่ามันจะเรียบร้อย หรือว่าไม่เรียบร้อยไหม อะไรอย่างเงี้ย?
อืม อืม ๆ อืม ครับ เอ่อ ก็ ก็อย่างที่บอก ไป ในตอนแรกครับ ว่า ถ้าแม่พูดอะแม่เขาก็จะพูดว่าถ้าใส่เสื้อแบบเนี้ย แล้ว แล้วไป แล้วไปที่ ที่ที่เราจะไปอะ มันอาจจะดูไม่สุภาพ อย่างเช่น เอ่อ ใส่ออกไปข้างนอกเงี้ยครับ เออ ใช่ เสื้อ
อืม อ๋อ ก็คือแม่เตือน แม่เตือนแล้ว ใช่ไหม อืม แต่ถ้าแบบแม่ก็ต้องหวังดีอยู่แล้วแหละ เออ มันก็อยู่ที่คนด้วยแหละเนาะว่า คนคนนั้นน่ะเป็นใคร อะไรประมาณนี้เปล่า?
ใช่ ๆ ครับ อย่างที่บอกไปอะ เออ ใช่ แต่ถ้า ถูกต้องครับ แต่ถ้ามันเป็นคำพูดจากคนที่เราอาจจะไม่ได้สนิทเลย เป็นคนที่แบบรู้จัก แล้วเข้ามาพูดแนวอาจจะเหน็บแนมเนาะ ไอ้คำพูดพวกเนี้ยครับ ก็ ก็คือเลือกได้เลยว่าจะ
อืม แนวแบบเหน็บแนมนี่แบบยังไงอะคะ ประมาณไหน?
เออ ก็แบบว่า โอ้โฮ วันนี้แต่งตัวแบบแต่งตัวจัดนะ อ่า หรือว่าแบบ แบบว่า เอ๊ะ ตุ้มแบบ แบบอะไรอะ กำไลนี่คือใหญ่ ใหญ่ไปนะ อะไรอย่างเงี้ยครับ เราก็จะแบบ เอ๊ย
มัน มันก็ต้องดูสำ มันก็ เขาเรียกว่าอะไรอะ มันต้องดูแบบว่าโทนเสียง โทนเสียงด้วยเปล่า เออ แบบว่า ถ้าสมมุติแบบว่า เฮ้ย วันนี้ดูแบบว่าใส่กำไลใหญ่นะ อะไรอย่างเงี้ย เออ อันเนี้ยมันก็ดูเบาใช่เปล่า แต่แบบว่าถ้า แบบ อีกบริบทหนึ่งแบบว่า โอ้โฮ ทำไมวันนี้กำไล ใส่กำไลใหญ่จังเลย อะไรอย่างเงี้ย เออ ก็ ก็ไม่น่าใช่ เออ
ดูบริบท ถูกต้อง อา อา เออ เอ๊ะ แต่ผม ผมมองว่า เรื่องเหล่านี้นะ มันเป็น มันเป็นเรื่องที่เราอะสามารถรับรู้ได้ทันทีเลยอะว่า ว่า คนที่มาพูดอะเขามีวัตถุประสงค์ตอนแรกอะเพื่ออะไร ถูกไหมครับ คือจาก จากที่เราก็แต่งตัวแหละ แล้วมันก็จะมีคนหลายประเภทอะครับ ที่มา เข้ามาพูดคุยกับเราเนาะ แล้วสิ่งที่ว่า เขามาวิจารณ์ หรือเขามาพูดเกี่ยวกับสไตล์การแต่งตัวของเราเนี่ย เออ มัน มัน อย่างที่บอกอะครับ มันเป็นสิ่งที่เรารู้ได้อยู่แล้วอะว่า ถ้าเขามาด้วยแบบวัตถุประสงค์ดี เอ่อ เราก็พร้อมที่จะรับฟัง แล้วก็เอาไปแบบปรับปรุง หรือเอาไปประยุกต์ใช้ในอนาคต แต่ถ้าเกิดว่า เขามาด้วยความแบบ เอ่อ ไม่หวังดี หรือแบบอยาก อยากจะเป็นที่ระบายอารมณ์ของเขา เราก็ เราก็รับรู้ได้อะครับ คือมันเป็นเรื่อง เรื่อง
อืม ค่ะ แต่เราก็รับ เราก็รับฟังได้ในส่วนหนึ่งเนาะ แบบว่า แต่เราไม่เอามาคิด อะไรอย่างเงี้ยเปล่า? คือถ้าเผื่อเอาแบบมาคิด อะไรอย่างงี้ คือแบบว่ามันก็จะหนักเราเกินไป อะไรประมาณนี้ไหม ที่เราแบบ คิดอะ?
เออ ถูกต้องครับ อืม โอ้โฮ เรียกได้ว่า สมองอาจจะระเบิดได้เลยครับ ถ้าให้เราเอา เอาทุกคำพูดของทุก ๆ คนเนาะ ที่มาพูดกับสไตล์การแต่งตัวของเราเนี่ย โอ้โฮ เรียกว่าไม่มีพื้นที่ในสมองให้ ให้จำ ให้ทั้งหมดอะครับ เออ
อืม แล้วอย่างเงี้ยค่ะ สไตล์การแต่งตัวเนาะ เราพัฒนา ก เขาเรียกว่าอะไร เราพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่แบบว่าใส่เสื้อตัวใหญ่ จนมาเป็นแบบเสื้อกล้าม แล้วเรายังเปลี่ยน ก สไตล์การแต่งตัวอีกไหมคะ ในอนาคตน่ะค่ะ?
ครับ อืม ครับ

แล้วปอ แล้วพอเขาแบบมาพูดแบบนี้เราเสียความมั่นใจไหม? เรารู้สึกว่าเราอยากจะเปลี่ยนตัวเองไหม? แต่แบบไม่ เราจะยืนยันว่า "เฮ้ย อันแบบเนี้ย คืออย่างที่ฉันชอบอะ ฉันจะใส่แบบนี้" อะไรอย่างเงี้ย
อืม อืม ครับ ก็อย่างที่คุณพูดเลยว่า เราก็เข้าใจในบริบทของเราอะว่า ว่าเราใส่แล้วมันก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนอะ คือ คือเราใส่ที่เรามันไม่ เหงื่อมันไม่ได้ไปออกที่คุณ ถูกไหมครับ? เออ ใช่ มัน-มัน มันอยู่ที่ว่าวิธีคิดก่อนตอบสนองดีกว่า เออ พอหลัง ช่วงหลัง ๆ เนาะ พอผมอะเจอคำวิจารณ์ทีไรนะ ผมก็จะมีแบบ <tsk> โอ้โฮ ความคิดเข้ามาในหัวที่เป็นขั้นตอนเลยครับ ก็คือขั้นตอนแรก ก็คือผมก็จะรับฟังให้ครบก่อนว่า สิ่งที่เขาพูดมามัน มัน มันเป็นคำว่าอะไรบ้าง แล้วสเต็ปถัดมา ก็คือในขั้นตอนที่ 2 เราก็จะมีการย้อนถามตัวเองแล้ว หลังจากที่เราฟังอะ เราก็จะถามตัวเองว่า เออ ที่เขาพูดออกมาแบบเนี่ย เขา เขาพูดเพราะว่าเป็น เป็นในเรื่องแบบว่าอยาก อยากติให้ก่อแบบอยากช่วย หรือพูดเพราะเพียงเพราะเขาอยากตำหนิตามแบบอารมณ์ของเขา เออ
อืม อืม อืม ก็คือประมาณว่า แบบ คือที่เขาพูดอะมัน มันจะสื่อถึงอะไร อะไรอย่างนี้ใช่เปล่า แบบว่า พูดเพราะว่า เห็น เอ่อ เป็นห่วงเราจริง ๆ แบบ เออ แบบ ย แบบมันไม่เหมาะกับเราจริง ๆ หรือว่าแบบแค่แบบอยากจะติ อะไรประมาณนี้เปล่า?
ถูกต้องครับ อา เออ ใช่ครับ ใช่เลย หรือบางครั้งเขาอาจจะแบบแค่วัน วัน วันนั้นเขาอาจจะเจอเรื่องอะไรแย่ ๆ เนาะ แล้วเขามาเจอเราแล้วมัน <tsk> อาจจะขัดหูขัดตาในแฟชั่นของเราอะ เพราะว่าเรา เราอาจจะแบบแต่งตัวโดดเด่นเนาะในมุมของเขา เออ เราก็ แล้วเราก็ค่อยมาเลือกชั่งน้ำหนักครับว่า เอ่อ เราจะ ช เราจะรับ หรือเราจะปล่อยคำพูดเหล่านั้นไป เออ อันนี้ก็มีตัวอย่าง ส
เออ โอ้โฮ อา ๆ ๆ อา ก็เป็นความคิดที่ดีนะ เออ เพราะว่า คือถ้าเกิดเราไม่รับมาทั้ง เขาเรียกว่าอะไรอะ เรารับมาทั้งหมดอะ อาจจะแบบไม่ไหวหรือเปล่า อาจจะแบบ เออ แล้วบางทีถ้าเผื่อเราไปเปลี่ยนแปลงตัวเองอะ อืม ได้ ๆ สถานการณ์แบบยังไงดีคะ?
ครับ อืม ถูกต้องครับ ทีนี้อยากให้ผมลองยกสถานการณ์ไหมครับ? อา